あ、なんですか？あ、クルーズ？あ、クルーズだとあれですか？ええと日本じゃなくて海外行くって感じですか？クルーズって。
クルーズです。うんうんうん。船の。 ああ、日本、ん、もありますし、海外になんか、まええ、そうですね、台湾とかぐらいまでなら、あの、船で行けますね。
ええ。 あ、そうなんですね。あ、そうですか。ちょっと私、ふ船っていう選択肢はなかったです、全然。
うんうんうんうん。 あ、うけみうん。 あ、うーん、なんか、クルーズだとその、ね、あの飛行機代はかからないですし、それに食事とかもその、付いてくるので、いあの、ある程度のグレードなら。で、それでなんか食べ放題みたいな感じで、あと、船内でも結構アクティビティみたいなのもそうですね、映画とか、えっと、音楽とか、あるいはカジノとか、そういうアクティビティとかもあったりするので、なんかその、そうですね、費用をある程度抑えて、ま、海外にも行けるっていう気もしますね。
うん。 はい。 うん。 は、そうなね、いえいえ。 うん。 いえ。 あ、そうなんですか？ あ、なるほど。そうですか。ちょっと船っていうとほんとタイタニックの映画しかちょっと思い浮かばなくって <laughs> そうそうあの、なんかね、あの、パーティーみたいなああいう雰囲気しか思い浮かばないけど。
うん。 <laughs> タイタニックちょっと怖いですね、それ。うんうん。うーん。あ、ね、ま、そうですね。でもなんか割とカジュアルもうちょっとカジュアルなのもありますし
ええええ。そっか。ええ、なんかあれですね、ええとコロナの時になんかあの、クルーズ、ちょっと話題になりそうな、ね。うん。ええ、あ、そっか、ちょっと自分が乗るっていうこあの、想像したことなかったです。
うーん。 あ、ああ、ダイヤモンドプリンセスでしたっけ？うんうん、話題になってましたね。 あ、ああ、あんまり、ん、やっぱりね、飛行機でどっか行くとかの方がね、イメージはありありますけど。うーん。
うん、面白いですね。 あ、そっか、でもあのね、海外に行ったことのない家族もいるので
あ、うんうん。
そう、あ、でもあれなんですか？船船だと飛行機よりはちょっとあれなんですか？
はい。